जो संगीत है ना वो जीवन में हमें कहीं न कहीं सँभाल के रखता है हमारा मनोरंजन भी करता है हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और कह लीजिए कि उपचार के रूप में भी हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो कभी ज़िंदगी के किसी मोड पर संगीत ने आपको संभाला है क्या?
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो अ, ज़िंदगी में हर वक़्त अ, संगीत ने ही मुझे संभाला है और अगर मैं अगर अपने पेशे की बात करें तो कभी अ, कोई समय था जबकि मैं अ, गाने भी गाता था और है ना? संगीत वगैरह भी बजाता था उसमें। तो अ, ज ख़ास करके जो बचपन का समय होता है, क्योंकि बचपन के समय में ना अ, आप बहुत जल्दी ख़ास करके जब बड़े हो रहे होते हैं अ, सातवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में, आप बहुत जल्दी अ, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। है ना? लेकिन उस समय ही मैंने अपने आप को सँभाला और संगीत की तरफ ज़्यादा मैंने रुचि दिखाई अ, सुनना भी मैंने उतना ही अ, उपयोगी समझा क्योंकि मैं अ, ग़ुलाम अली साहब हो गए या फ़िर अ, जगजीत सिंह साहब हो गए इनको सुनना मैंने शुरू किया और वीणा वगैरह मैंने बजाना शुरू किया। गिटार वगैरह और फ़िर धीरे-धीरे मेरा जो रुचि है और ये जो दक्षिणी जो देशों के जो म्यूजिक होते हैं बैंड के उस तरफ भी मेरा गया और बहुत ही ज अ, ऐसे कठिन समय में भ अ, क्या बोलते हैं संगीत ने मुझे संभाला है, जहाँ पे की मैंने खुद को अ, सही महसूस किया और अच्छे से काम करना शुरू किया। जी।
हुँ। जी। हुँ आपने कहा कठिन समय मतलब ऐसा कैसा वो कठिन समय था थोड़ा-सा उसके बारे में विस्तार से बताइए?
जी, जी। जी बिल्कुल मतलब एक समय ऐसा आया था कि, जिस जगह मैं काम कर रहा था वहाँ पे मुझे अ, बिना नोटिस दिए ही निकाला गया। अक्सर तो ऐसा होता है कि उम, मैं बता ही देता हूँ कि मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था। है ना? और वहाँ पे क्या होता है कि जब तक आप खुद से रिज़ाइन नहीं देते तब तक निकालता नहीं है या मेरा कोई गलती भी नहीं था। तो मुझे प्रस्ताव आया कि आप रिज़ाइन दो खुद से। मैंने कहा क्यों?
जी। जी, जी। हुँ। हुँ। जी। ओह! हुँ।
कि आपका कंप्लेंट हुआ है, आपने अभद्र तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि वो थोड़ा-सा अ, यूएस प्रोसेस था वो ना यूएस क के अ, के तरफ से ज़्यादा हम लोग कॉल करते थे तो। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई भी अ, भाषा का उपयोग नहीं किया है जो गलत हो या जो अनुचित लगे।
हम्म।
तो उन्होंने मैंने सभी कॉल को सुनाया जो भी वहाँ के कंप्लायंस के होते हैं। तो तब जाके लेकिन तब भी उनको मुझे निकालना था क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि जो एक सिफ़ारिश से जो एक लड़की थी, उनको फ़िर मेरे बदले रखा गया था। और मुझे काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि 2 साल हो गए थे मुझे काम किये हुए वहाँ पे और मेरी क काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी उन सब चीज़ों में। और मैं बहुत ही चुपचाप रहता था। और मुझे ऐसा लग गया था ना कि मुझे ना शायद मैं मतलब अपने ऊपर ही शक होने लग गया था कि शायद मैं नहीं हूँ लायक़ किसी भी चीज़ के। लेकिन वहीं पे मुझे ना अपना गिटार लटका हुआ दिखा आगे। तो मैंने एक दिन शाम को ऐसे ही अ, उसको बजाना शुरू किया। हालाँकि मैं घर में भी नहीं बोलता था इतना उस समय में। तो मैंने जैसे बजाना शुरू किया ना मुझे अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लग गया। जैसे मैं जैसे मैं गाना गाने लग गया, मुस्कुराने लग गया मैं गाना गाते वक़्त। उसी चीज़ में मैं डूब गया और एक ऐसा ऊर्जा महसूस हुआ कि चल कोई नहीं ठीक है। होता है ना जो अ, लेट गो करने का एक। चलो ठीक है ये हो गया तो हो गया अब कुछ और करते हैं। उससे पहले नहीं हो रहा था मुझसे वो क्योंकि जहाँ पे आप समय देते हो तो कहीं न कहीं वो जुड़ जाता है आपके दिमाग के साथ। तो लेकिन उसके बाद फ़िर मैंने अ, दूस अ, दूसरे जगह अ, आवेदन रखा अपने अ, काम के लिए और मैं वहाँ पे हो गया होटल में और जहाँ पे की मुझे बहुत ही आनंद आया काम करने में। जी।
जी। हुँ। हुँ। वाह! हम्म। अ, जी। ये तो ख़ैर दुखद बात है कि बिना ठोस कारण के आपको वहाँ से निकाल दिया गया लेकिन कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा कोई बहुत अच्छा खुल खुला होता है आपके लिए बस आपको देखने की अ, देर होती है। और आपने देखा कैसे कि जब आपने पहले थोड़ा संगीत का सहारा लिया, फिर आपके चक्षु फिर से खुले आपके होंठों पर फिर से मुस्कान वापस आई और आपने फिर, फिर से जीना शुरू किया। है ना? कितनी अच्छी बात है ना? अच्छा आप बताएँ आपने गिटार पे किस तरह की धुन, क्या बजाया था आपने? जो होंठों पर मुस्कान आ गई आपके?
जी, जी। जी, जी। बिल्कुल है ना। जी। <chuckles> जी देखिए मैं जब भी अ, उदास होता हूँ तो मेरा एक ही एक गाना है का आतिफ़ असलम साहब का, जो उन्होंने गाया है। ए, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो मैं जब भी गाना गाता हूँ ना, एक तो ये गाना ही इस तरीके से लिखा गया है कि आपको ना एक ऊर्जा प्रदान करता है कि अ, ऐसे बुरा समय आता है मतलब एक गाने के गाने ही जोश से भरा हुआ है कि चलो, उठो आगे बढ़ो। मुझे कहीं न कहीं वो महसूस होता है, चाहे वो लिरिक्स कहीं न कहीं वैसे तरीके से लिखे भी ना गए हों। लेकिन जिस तरीके से उसके संगीत हैं, जो ऊर्जा पैदा करते हैं उसके संगीत और जिस तरीके से गिटार के इसके कॉर्ड्स हैं, जल्दी-जल्दी है ना शिफ़्टिंग्स को बदलना, उससे मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हुआ। जी।
हुँ। उहुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। आप क्या-क्या बजाते हैं वैसे गिटार पे?
अ, गिटार में अ, प्लगिंग वग़ैरह मैं अ, ज़्यादातर तो मैं अ, एकॉस्टिक गिटार ही बजाता हूँ। अ, लेकिन उसमें भी प्लगिंग वग़ैरह या फिर कभी-कभार जो लीड वगैरह होते हैं, वो निकालना भी मैं पसंद करता हूँ सुन के। जी।
अच्छा और अगर हम गीतों की बात करें तो?
अ, गीत <laughs> देखिए अ, मुझे थोड़ा-सा मेलोडियस अ, टाइप के गीत भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो अ, अगर मैं एक मेरा जो सबसे पसंदीदा जो गीत है, अ, जिसको मैं सुना करता हूँ, ख़ास करके तब जब मैं काम से वापस आता हूँ। जब होता है ना तो थकावट से भरा हुआ होता है आपका दिमाग और आपको एक शांति चाहिए होती है आपके मस्तिष्क के अंदर। तो मैं उस समय ये गाना सुना करता हूँ कि कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरे पलकों से मिला दे। <chuckles> जी तो ये सभी चीज़ें अ, मेलोडियस गाने है।
हुँ, हुँ। जी, हाँ। बिल्कुल सभी आतिफ़ असलम के हैं। लगता है आपको वो वो ही ज़्यादा पसंद है। <laughs>
<laughs> हाँ, कहीं न कहीं मतलब अ, वो भी कहीं न कहीं एक बैंड से ही आते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है अ अ, अय अतीत में और मैं भी कहीं न कहीं बैंड से ही ये चीज़ों से जुड़ रखा हूँ तो तभी इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। जी।
हुँ। अच्छा! ये आपने कहा था कि जब मतलब आपने गिटार जैसे ही कह लीजिए कि धुन उस पे निकालना शुरू किया, तो आप मतलब मुस्कुराने लगे आपको एक अंदर से कुछ एहसास हुआ तो आपको ऐसा लगा कि जो भी आप धुन बजा रहे हैं भले ही वो किसी गाने की हो या ऐसे ही कोई धुन हो आपको मतलब अ, क्या लगा कि संगीत किस तरीके से एक हमारे मानसिक थकान कह लीजिए या हमारे तनाव को स्थिति कह लीजिए कि वो किस तरह से सँभालता है?
हुँ हुँ। जी जी। जी। जी। जी। देखिए सबसे पहले तो अ, संगीत बजाने से मैं आपको बताता हूँ। संगीत बजाना तो ख़ुद में ही एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बनता है क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को बजाने लगते हैं, आपका मस्तिष्क उसी तरफ जाने लगता है पूरे अ, शत-प्रतिशत रूप से, है ना? और जो भी चीज़, चिंताएँ या कठिनाइयाँ जो भी दिमाग में चल रहे होते हैं डिप्रेशन वगैरह वो सभी उस समय के लिए तो कम से कम हट जाते हैं। और जब भी क्योंकि अ, आपको ध्यान देना पड़ता है। है ना? ध्यानपूर्वक आपको कॉर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं फ़िर आपको एक अ, संगीत सोचना पड़ता है। चलो मैं यहाँ से बजा के, अच्छा ये बन गया है, ठीक है इसमें मैं ये वाला अ, जो कॉर्ड है जैसे जी मेजर है इसके साथ मैं कंबाइन कर लेता हूँ कि सी माइनर को। ये चीज़ें फ़िर आपको ना कहीं ना कहीं भटकाती है संगीत की तरफ और ज़्यादा और उस वजह से आकर्षण का केंद्र बन जाती है। और जो चिंताएँ हैं वो प्राकृतिक रूप से उस समय के लिए तो बंद हो जाती हैं। जी।
हम्म। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा! मतलब ये मान सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना काफ़ी केंद्रित होता है एक जगह पे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर जहाँ पर पहले से व्यथित हो रहा था वहाँ से तो हट जाता है। तो लेकिन सही जगह पर ध्यान भटक रहा है या फिर कह लीजिए कि एकत्रित हो रहा है अब संगीत की तरफ। तो जब संगीत हमारे जीवन में जुड़ता है, आपको क्या लगता है कि हमारे अ, रिश्तों को हमारे फ़ैसलों को या हमारे खुद के व्यक्तित्व पर किस तरीके से वो छाप छोड़ता है? या उसको विकसित करता है?
जी, जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी देखिए, विकसित बहुत अच्छी त अच्छा आपने स प्रश्न पूछा। जी बिल्कुल, मतलब संगीत आपके व्यक्तित्व को सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इस तरीके से बदलता है कि एक तो आपको सौम्य बनाता है। क्योंकि संगीत स खुद में ही एक सौम्य रूप में आता है, है ना? और संगीत के जो बोल होते हैं जो इक ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई अ, ए, अ, व्यक्ति गिटार बजा रहा है, गाना कर रहा है तो गाना गा रहा है तो को कहीं न कहीं लिखना भी पसंद करता है, खुद के गाने भी, है ना? और संगीत को बनाना भी पसंद करता है। तो वो ना कहीं न कहीं असल ज़िंदगी से और जुड़ने लगता है, लोगों को और महसूस करने लगता है। जैसे एक लेखक महसूस करने लगता है ज़िंदगी को। तो वो और ही ज़्यादा उसके जो स अ, भाषा को सौम्य करता है, उसके विचारों को सौम्य करता है। और अगर देखा जाए तो परिवार की तरफ़ जैसा अ, रुझान वो बनाता है। अ, देखिए संगीत खुद में ही एक जोड़ने का काम करता है। इंसान को और अपने एक संगीत की प्रकृति जो भी उससे सं है ना? जुड़े हुए होते हैं उस चीज़ को। तो अ, अ, जो परिवार के सदस्य होते हैं ख़ास करके अ, माता-पिता, जैसे मैंने बताया कि अक्सर लोग, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बत्तमीज़ी से अ, है ना? अभद्र तरीके से बात करते हैं। और पहले तो ये भाषा को अच्छा करता है संगीत क्योंकि बोली-चाली आपकी अच्छी होती है। तो आपका हर चीज़, हर तरीके से आपका काम बनने लगता है। और ख़ास करके जो समझने की शक्ति होती है। क्योंकि देखिए, घर में भी जो चीज़ें होती हैं कभी-कभार हम समझ नहीं पाते और मतभेद भी रहती है। है ना? तो संगीत हमारे मस्तिष्क को बहुत तेज़ करता है। और ये डॉक्टरों द्वारा भी बताया गया है कि संगीत जो सी सीखता है, जो बजाते हैं, उनका मस्तिष्क तेज़ रहता है किसी भी चीज़ को समझने और सीखने के लिए। चाहे वो वार्तालाप क्यों ना हो। तो जब भी कठिनाइयाँ बढ़ती हैं अ, ज है ना? अ, घर परिवार में भी बढ़ती हैं तो हमारे अंदर वो स्थिरता ज़रूर पैदा करता है कि हम उस चीज़ को समझें पहले और उस चीज़ का निवारण ढूँढे फिर। जी।
हुँ। उहुँ। हुँ। उ हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रहण क्षमता हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है संगीत की वज़ह से। हुँ। सही कहा आपने। अच्छा आपने कहा कि संगीत की तरफ़ आप आकर्षित हुए उस समय पर और एक आकर्षण का केंद्र आप भी बनते हैं कहीं ना कहीं अगर आप संगीत की तरफ़ रुझान रखते हैं तो। तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ़ आकर्षित हुआ चूँकि आप गिटार बजाते हैं और गिटार बजाना है तो अपने आप में एक फ़ैसिनेटिंग सा लगता है ना। ख़ास कर के कुछ वर्ग के लोगों को तो बहुत आकर्षित होते हैं वो। आपकी तरफ़ कभी कोई आकर्षित हुआ कोई ख़ास?
जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। बिल जी, जी, जी। बिल्कुल। जी। वहाँ बिल्कुल अ, अगर मैं अ, झूठ नहीं कहूँगा तो ख़ास करके जब अ, कंसर्ट के समय में जब हम कंसर्ट दिया करते थे। उस समय क्योंकि अ, देखिए पहनावा भी अलग चीज़ होता है क्योंकि बैंड के जो लोग होते हैं पहनावे से भी थोड़ा-सा वो जो आकर्षण का केंद्र बनने लगता है एक रुचि बनने लगती है। और जब मैं गाता था तो ख़ास करके अ, जो मेरी अ, अ, प्रेमिका थी जो सबसे पहले जो बनी थी वो म गाने की वज़ह से ही बनी थी और वो कॉन्सर्ट देखने आई थी। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन वो जो मेरे अ, मित्र थीं एक जो अ, मेरी एक मित्र थी जो लड़की थी उनके ही अ, दोस्त थी वो। तो उन्होंने लेकिन उस दिन मुझे कहा कि अ, अन मेरा फ़ोन नंबर किसी से माँगा उन्होंने मुझे मुझसे बात करके फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पसंद करती हूँ आपको। आपका आवाज़ बहुत अच्छा है और जिस तरीके से आप स्टेज में अ, है ना अ, सबका कवर करते हो। हर चीज़ को कवर करके एक तरीके से गाते हो अपने बैंड मेंबर्स को भी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और व्यक्ति भी आप बहुत अच्छे हो। आपका बोलने का तरीका बहुत अ, सौम्य है। जी।
उ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अरे वाह! हुँ। हुँ। जी। हाँ। <clicks tongue> अरे वाह! ये तो कितनी अच्छी बात है। तो, वो आपके जीवन में अभी हैं या नहीं हैं?
<chuckles> जी। नहीं, मतलब जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता ही है जब आपको, है ना? चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो हाँ जी, उसी वजह से फिर हमको एक-दूसरे से अलग होना पड़ा। जी।
बिल्कुल। हुँ। लेकिन संगीत आपके साथ है और हमेशा रहेगा, ये कितनी अच्छी बात है ना? अच्छा, अगर आपको हुँ। अगर आपको विकल्प दिया जाए कि आप गाइए या फिर बजाइए, क्या करेंगे फिर आप?
बिल्कुल। जी। जी, ठीक है। जी। अब देखिए अ, अगर ऐसा विकल्प मिले तो मैं पहले गाना पसंद करूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं और ज़्यादा सामान लेने की भी जरूरत नहीं। <chuckles> क्योंकि आप बिना, है ना? अ, कि बिना किसी चीज़ के भी गा सकते हैं, लेकिन गिटार के लिए आपको गिटार पकड़ना पड़ता है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है हर चीज़ों में, या फिर तबला हो गए, तबला के लिए भी यही चीज़ें अ, लागू होती हैं। तो मैं गाना ही पसंद करूँगा। जी।
हुँ। अच्छा, आपने गाने के क्षेत्र में भी कुछ किया है क्या? मतलब अगर हम शुरू से बात करें कि आपने मतलब कैसे शुरुआत करी गाने की या गिटार बजाने की हो। आपने कोई कक्षा ली या फिर आप कोई छोटे कदम जो कोई और लेना चाहे अगर बताना चाहें तो?
जी। देखिए अगर मैं दूसरों के लिए बोलूँ तो अपने पहले तो ख़ूबी को पहचानिए। अ, क्योंकि मैंने भी अ, अपने ख़ूबी को पहचाना था। जब मैं छोटा था तो मैं ना गाया करता था। उम, स्वाभाविक रूप से जैसे स्वाभाविक रूप से जब गाता है बच्चा। लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान में रखा कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेरे स्कूल में हो या चाहे मेरे अ, घर के प अड़ोसी-पड़ोसी जो दोस्त होते हैं, वो हो उनसे मेरा आवाज़ अच्छा है। तो कहीं न कहीं ना मेरे मुझे अपने ऊपर ना एक ना आत्मविश्वास जानने लग गया। अरे! मैं तो इनसे अच्छा गाता हूँ। तो वही चीज़ को ना फिर मैं आगे ले जाते गया। कभी भी अपने आप को आप कमज़ोर ना समझें या ऐसा ना समझें, अच्छा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ शायद मुझसे भी ख़तरनाक कोई करता होगा। करता होगा, लेकिन आप कितना कर रहे हैं आप उसमें ध्यान दीजिए और उसपे ही आप अभ्यास कर-कर के कर-कर के आप आगे बढ़िए। जी। लेकिन अ, अगर ख़ास करके जो अ, क्लासेज़ वग़ैरह होते हैं, है ना? जो अ, अगर ऐसा देखिए शुरू में तो आप खुद से ही सीखिए। 1-2 साल तो आप खुद को ही दीजिए। लेकिन आगे जाके अगर ऐसा समय आए जहाँ पे कि आपको उसको और बढ़ाना है और प्रोफ़ेशन बनाना है तो बिल्कुल आप क्लासेज़ वग़ैरह भी लीजिए उस चीज़ का। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। आपने कहा कि आप एक बैंड का हिस्सा भी हैं। तो आपकी ना ये जो बैंड है जिसकी अ, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? और आपने कहा कि आप कॉन्सर्ट में भी थे तो मतलब ये कॉन्सर्ट्स की शुरुआत कैसे हुई?
जी। है, हा। जी। जी कंसर्ट की शुरुआत तो ऐसे हुई, खास करके मैं बैंड के ही बता देता हूँ, जब मैं ग्यारहवीं कक्षा में था ना, हालाँकि मैं गिटार तो बजाता था लेकिन मेरे पास विकल्प नहीं था बैंड्स के साथ जुड़ने का। तो वहीं पे मेरे जो बड़े भाई थे वो पहले से ही एक बैंड में बजा रहे थे अ, इलेक्ट्रिक गिटार। तो उन्होंने कहा ग्यारहवीं कक्षा में जब मैं था, मैं बड़ा हो गया था कि, "तू बजाएगा?" तो मैंने बोला, "हाँ, ठीक है।" कंसर्ट होने वाला है एक तू बजा ले। अ अ, एकॉस्टिक अ, रिदम देना है। मैं ठीक है तो मैं उनके प्रैक्टिस रूम में गया। फिर वहाँ से उस चीज़ की शुरुआत होती गई। फिर मैंने वहाँ पे बजाया 2-4 कंसर्ट और हुए। फिर वहाँ से मैं दूसरे बैंड में चल गया। फिर यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। बहुत ही बढ़िया ये आपकी अच्छी काफ़ी शुरुआत रही और ये रचनात्मकता, ये जो संगीत के प्रति रुझान है, सही में, कह सकते हैं कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे सँभाल के भी रखा था रखेगा और रख रख भी चुका है। अ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि किसी नए विषय पर भी हम आपसे जल्दी ही बात करेंगे। आपका धन्यवाद।
जी। जी, जी, बिल्कुल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे प्रश्नों को पूछने के लिए। आशा करते हैं आपसे फिर बात होगी, धन्यवाद।